Betul, kap kan, eee, penilaiannya itu berdasarkan mungkin, eee, sejarahnya mungkin dia da dari keluarga mana kan. Biasanya keluarga ini yang menjaga ini, misalnya kayak kalau sapi tuh di Jepang, wagyu gitu ya istilahnya ya. <chuckles> Kalau ini heeh. Gimana cara ngerawatnya, ma apa yang dimakan, dan berasal dari keluarga mana yang pegang gitu kan, yang rawat. Biasanya kalau dari keluarga ini, “Wah, berarti perawatan dia bagus.” Nah, jadi harga paling murah paling murah bangetnya itu sekitar Rp30.000.000 sampai Rp40.000.000 yang di mana ini sudah bisa beli motor loh. <chuckles> Iya, betul.
Iya iya iya. Apa yang dimakan, gimana cara ngerawatnya gitu ya. Wow, itu yang paling murah? Kalau yang paling mahal berapa? Pengen tahu deh kiras supaya bisa tahu gitu ya.
Oke, biasanya kerbau yang paling mahal itu mungkin ada corak-corak khususnya nih. Nah miriplah kayak mungkin, eee, beberapa jenis-jenis hewan. Mungkin seperti apa ya, eee, kucing, mungkin ada kayak corak khususnya. Atau mungkin anjing tertentu yang di mana memang ada yang mahal karena ada ciri-ciri khususnya. Nah kalau yang ini mungkin de lebih ke warna kali ya. Ada corak-coraknya tersendiri dia gitu yang bikin dia mungkin kelihatan ada nilai tradisinya eee, bukan nilai tradisi, nilai gantengnya. Harganya itu bisa sampai Rp500.000.000 Nah itu dia, jadi
Berapa tuh harganya? Wah! Itu bisa beli rumah itu ya?
Benar, kita sudah bisa cicil rumah dua dua tingkat dengan lu luas cuman mungkin 120 ya itu sudah lumayan tapi ya istilahnya ya. Yang dima
Wow! Terus kalau ini diberikan, tadi kamu sempet, belum sempet ngejelasin ya. Kamu kan tadi sempet kayak ngasih tahu bahwa ini harus dibalas. Berarti kalau dikasihnya yang harga Rp100.000.000 aja, berarti kan harus ngebalas harga Rp100.000.000 juga dong?
Mhm. Iya iya iya. Betul. Iya.